Totoo 'yan marami nga akong mga kakilala, kaibigan na kahit nakikita nila na marami akong mga hinaharap na pagsubok, nakikita nila nakangiti pa rin ako. Alam n'yo 'yun nakakapag opo, nakakapagbiro pa ako sa kabila ng aking mga pagsubok na pinagdadaanan <chuckles> ganon.
Mm. Oo. <chuckles> Ayun. Oo, 'di ba, 'yan 'yung 'yan 'yung tinatawag na good vibes talaga, yung tipong hindi yung tipong mabigat na nga ang buhay para nakasimangot pa lagi.
Opo, kailangan. Tama. Opo. Lalo kasing bibigat ang buhay natin kapag ka hinaharap ng pagsubok iisipin mo na, "Hindi ko na kaya, ayoko na." parang lalo kang 'di ba. "Hirap na hirap na ako. Ayoko na." <chuckles> Kailangan 'pag 'andiyan ang pagsubok, "Kaya ko 'to, kaya ko 'to, kaya ko 'to.", gano'n. <chuckles> Opo.
Kaya nga. Oo, <laughs> hirap na hirap na ako. <laughs> Ayun 'di ba, nakakatuwa 'yung parang makikita yung totoong kalakasan mo 'di ba? Ayun, ako naman, ah, hindi rin naman nalalayo sa iyo. Ah, wala parang iniisip ko naman lagi na pagsubok lamang 'to, lilipas lamang 'to. Alam mo yun, lahat ng mga bagay, kung anong mga pinoproblema ko, masosolusyunan ko rin. Yung ganun lang iniisip ko. Parang ano lang yun, eh mm, kumbaga parang ang tao at ang, ah, panahon lumilipas, ganun din yung mga kinakaharap nating pagsubok, 'di ba? Kaya lang minsan, parang pagkatapos ng isang pagsubok meron na namang panibago pero laban lang. <laughs> Totoo. Ayun, maraming, maraming salamat at napatawag ka. <laughs>
Opo, opo diyan ka talaga mahu opo, opo. Opo. Oo. Oo, totoo naman. Tama, opo. Tama ka rin dyan! Opo, tamang-tama yung sinabi niyo. Tama. Opo, sang-ayon ako diyan. Ah, opo. Laban lang! Kapit lang, kaya natin yan. <chuckles> Opo. Ay salamat po! Na nalibang ako sa ating kwentuhan at napakadami n'yong naibahagi sa akin.
Ako din. Nabigyan ako ng kalinawan sa pag-iisip, inspirasyon.
Oo nga. Opo, salamat po sa mga naibahagi niyo at lagi kayong mag-iingat!
Ay! Wala mang walang ano man at maraming maraming salamat uli. Sa susunod tatawag ka ulit, ha, pag may nais kang pag-usapan.
Opo. Sige po. Opo! Opo, walang problema. Ingat po kayo!
Salamat!
Salamat!